Y no necesariamente un ritmo agresivo, porque incluso he he escuchado que mucha gente, eh, ya no soporta de repente la salsa o el merengue o el rocanrol o o sea, eh, llega un momento, como bien dices, que hay otros países que solamente eso consumen y no hay para dónde hacerse, ¿no? Entonces, sí es algo que que que que genera incluso duda, ¿no? De, ¿qué qué está pasando aquí? Ahora, eh, si tú escogieras entonces, así ya resumiendo, ¿qué te atrae más, la letra o el ritmo? <chuckles>
Ujú. Es verdad. <chuckles> Exacto. Sí. Exacto. Ujú. Pues mira, ya después de este análisis, definitivamente el ritmo. <chuckles> Sí, eh, sí, definitivamente. Y sobre todo los ochentas. Me me encantaba consumir música de los ochentas, así que sí.
Venga. <gasps> Muy bien. Okey. Ah. <coughs> Oye, es que he escuchado mucha gente que dice: "Esa sí era música, ¿verdad?" Pero pero lo mismo dicen los abuelos y los papás con la de los, eh, 60, 70s, ¿no? Es al es
Sí. Claro. Totalmente, sí, porque si le preguntas a exacto, a gente que nació en los años treintas, em, cuando escuchaban la de los ochentas, decían: "Eso no tiene sentido". Y claramente está pasando con estas generaciones también.
Ujú. Ujú. Sí, sí, claro. Claro, claro. Oye, pues la verdad es que ha sido una charla super agradable. Me encantó escuchar estas historias y sobre todo los ejemplos que han sido muy edificantes. Muchas gracias por haber estado aquí.